Kak, eee, aku lagi lumayan bingung nih, Kak, makanya aku mau minta saran dan mau cerita juga, Kak. Soalnya kan aku tahu apalagi Kakak juga udah udah berpengalaman atau senior dalam, mmm, pernikahan nih Kak. Jadi aku dan pasangan aku, itu lagi sering berdebat soal pengeluaran nih Kak.
Hmm, boleh. Oke, baik.
Nah, eee, apa ya, eee, kayak pengeluaran kan kadang-kadang kan memang, eee eee, budaya kita, budaya as orang Asia gitu ya terutama orang Indonesia kan memang rata-rata apalagi kalau masih pacaran atau enggak apalagi masih PDKT, pendekatan gitu kan, eee, cowok yang keluar ya Kak biasanya ya? Cuman kan nanti akan ada saatnya kalau udah jenjang yang lebih serius atau menikah kan ini harus ada kayak pembagiannya nih Kak, makanya aku <tsk> eee, eee, kayak mau membiasakan kayaknya nih itu yang bikin jadi berdebat. Membiasakan dari sekarang bahwa kayaknya tuh enggak harus selalu cowok gitu loh, sekarang apalagi kayaknya dunia udah makin maju ya. Maksudnya, eee, kayaknya nggak ada gender, yang, oh, cowok nih yang ker keluar semua 100% gitu loh, walaupun budayanya seperti itu. Jadi ya makanya aku lagi bingung nih Kak soal itu sih itu. Gitu.
Mhm. Betul, betul. Oh! Mhm. Mhm. Oke baik. Wah, sepertinya terdengar nih ya kamu walaupun belum menikah tapi sudah, eee, mau melakukan persiapan pembagian beban finansial gitu ya nanti dengan pasangan kamu. Dan sepertinya kamu memang terdengar lagi bingung nih karena, eee, masih bingung harus membaginya seperti apa gitu ya? Nah, mungkin, mmm, aku ada sedikit pertanyaan dulu ya, eee, supaya nanti lebih, eee, sesuai target nih, eee, sarannya. Oke yang pertama, sebenarnya, mmm, jenis pengeluaran yang sering menimbulkan debat itu tentang apa sih? Apakah tentang pembagian belanja, ataukah memang tentang, eee, makan atau tagihan, cicilan, atau mungkin hiburan nih?
Mhm. Betul, Kak. Boleh boleh, Kak. Iya, gimana? Ya, Nah, eee, memang sih aku u untungnya belum men me eee, ke jenjang, eee, pernikahan ya Kak ya, jadi bukan rumah tangga. Nah, cuman, eee, belanja, makan, ini kan udah udah udah, eee, sebuah pengeluaran yang memang udah aku rasakan nih Kak sekarang nih Kak, gitu. Dan hiburan juga gitu ya. Paling yang belum itu adalah tagihan, karena kan tagihan kan itu rumah tangga ya Kak biasanya gitu kan. Nah itu akan menjadi polemik baru nih Kak, malah, jadi nanti ke depannya tagihan, tapi <smacks lips> sementara ini sih, bi eee, ya berarti di, eee, masih di ranah belanja, eee, ketika kita makan, pergi ke mall, dan segala macam, dan hiburan ya Kak ya, ya mau apa pun itu lah, mungkin nonton bioskop atau mungkin main bowling atau mungkin, eee, pergi ke satu, eee, attraction, eee, ya taman apa pun lah, park-park gitu-gitu sih Kak.
Oke. Mhm mhm mhm. <swallows> Oke, baik. Mhm mhm. Mhm? Oke. Ah hah ah hah, eee, oke, baik. Berarti, mmm, sebenarnya karena belum ke arah pernikahan sebenarnya pembagian itu belum terlalu serius ya? Artinya kamu hanya pengen berjaga-jaga aja begitu ya?
Iya, tapi kan udah ada udah ada kayak perdebatan nih Kak, eee, karena kan memang di pacaran pun kan yang, ah, tadi aku bilang, karena aku udah mulai mau meng apa ya, me <sucks teeth> membiasakan gitu loh atau, eee eee, udah mulai ada percakapan bahwa ke arah nanti nih kita kan karena kita sudah sebentar lagi mau menikah, eee, harus adalah, eee eee eee, percakapan seperti eee, diskusi seperti ini, gitu Kak.
Oke, baik baik. Mhm mhm. Oke, baik. Oke. Nah, aku pengen tanya dulu nih, eee, sebenarnya seberapa sering sih debat itu terjadi di antara kalian sekarang dan kapan biasanya muncul atau di momen-momen apa? Misalnya lagi makan barengkah? Atau lagi gimana nih?
Ya. <chuckles> Eee, jadi seberapa sering sih? Untungnya memang nggak sering ya Kak ya, tapi belakangan ini kayak dalam eee, dalam berapa bulan sekali pasti akan muncul Kak. Mu mungkin kayak 1, 2 bulan sekali itu ada, ya karena mungkin ya, eee eee, nanti kayak aku lagi mungkin lagi habis gajian atau dia habis gajian siapa yang pegang lebih lebih banyak pegang uang, dia lagi lebih banyak pegang uang atau aku gitu, dan segala macam sih. Itu kapannya tuh biasa, mmm, ketika kita ada pengeluaran yang cukup lu eee, wow, ya, misalkan kita lagi pergi jalan-jalan atau nggak kita mungkin lagi kayak seharian di luar yang kayak menghabiskan uang sampai, eee, mungkin jutaan, gitu Kak. Jadi kayak ada ada rasa aku sebagai laki-laki nih kayak "Apakah memang ini aku harus aku semua ya?" Segala macem. Nah itu terkadang, eee, ketika mau didiskusikan ya ada perdebatan sedikit gitu sih Kak.
Oke, baik baik. Mhm? Mhm. Iya. Ah hah. Oke, baik. Wah memang sepertinya, eee, wajar sih ya, iya aku merasa valid juga kebingungan kamu ini, karena kamu di satu sisi tidak mau mungkin tidak mau menyakiti atau tidak mau menyinggung pasangan kamu, tapi di sisi lain juga kamu masih bingung gimana sih mungkin cara yang tepat untuk, eee, membagi, eee, ke ini ya, eee, hi eee, kehidupan finansial kalian gitulah ya, kondisi finansial kalian. Nah, oke, mmm, kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, eee, seberapa sering kamu dan pasangan ngobrolin tentang hal ini? Dan, eee, sebenarnya apa sih tujuan kalian ke depan ya, terlebih tujuan keuangan ya? Apakah memang kalian itu punya tujuan keuangan bersama, eee, atau prioritas bersama? Atau memang terpisah-pisah nih besok setelah menikah?
Iya. Ya, mmm. Mmm, jadi kalau memang tujuan keuangannya sih mungkin ketika, eee, menikah kan ke kita juga udah mulai ya Kak ya, karena udah memang udah udah, eee, cukup serius, kami juga udah lama. Jadi tuh udah pengen, eee, yang arah lebih serius. Jadi kayak misalkan udah ada lah cicilan bareng tuh udah ada beberapa barang dan juga kayak jadi tujuan keuangannya, eee, kayak mau jalan-jalan juga kita punya tabungannya, eee, bersama kayak mu mungkin kita mau jalan-jalan ke mana gitu loh. Nah, prioritasnya sih sebenarnya bisa dibilang sa berarti mirip atau sama ya gitu ya kayak kalau soal prioritas, tetapi, eee, dalam dalam pengeluaran yang kadang-kadang, iya iya, cuman yang mingguan yang kayak tadi pergi sekali pergi tapi, eee, mungkin keluarnya lumayan jadi perdebatan. Dan juga kan ke depannya balik lagi tuh kayak nanti ada tagihan tagihan bulanan, uang belanja mungkin ya kalau sebagai, eee, udah suami istri. Nah seperti hal-hal kayak gitu kan udah udah, eee, didiskusikan dan ada perdebatan di situ sih Kak, gitu.
Mhm. Oke. Mhm. Mhm. Mmm oke. Oke. Mhm. Oh, baik. Wah ini memang eee, dari cerita kamu sih aku sudah lumayan ya mendapatkan informasi dan cerita dari kamu, gambaran yang lumayan jelas nih tentang memang kondisi hubungan kalian mengenai keuangan sendiri. Dan perlu diapresiasi ya kamu dan pasangan itu sudah mau terbuka dan sudah memang sudah berdiskusi tentang hal ini sebelum kalian menuju ke jenjang pernikahan dan juga memang wajar akhirnya, eee, muncul perdebatan atau mungkin rasa saling tidak, eee, setuju ya, di antara perdebatan itu. Tapi
Hmm. Iya, mhm. Iya, karena kan aku takut juga kalau misalkan, eee, nanti baru segala macam baru dibuka ketika menikah mah kayaknya lebih akan lebih ini ya Kak ya kalau nggak ada diskusi sama sekali gitu. Lebih parah gitu deh.
Ah! Betul, betul banget, dan betul banget. Dan itu memang itu tadi ya, perlu diapresiasi kalian sudah sangat hebat nih untuk berdiskusi tentang hal ini jauh sebelum mungkin pernikahan itu sendiri dilangsungkan gitu, karena itu sebagai hal preventif juga, eee, ke depannya supaya tidak ada perdebatan semacam ini. Oke baik, eee, mungkin ada beberapa, eee, hal ya yang bisa aku sampaikan, yang bisa aku sarankan. Yang pertama, mungkin gini, mmm, <smacks lips> kalian sudah bagus sekali sudah komunikasi dan berdiskusi ya dengan baik, mungkin jika memang saat diskusi itu belum ketemu jalan keluarnya dan masih ada sedikit perdebatan, coba deh tentukan waktu yang tepat aja. Jadi jangan membahas pengeluaran saat salah satu dari kalian itu sedang lelah atau emosi. Jadi jadwalkan aja diskusi di waktu yang santai nih misalnya waktu kalian lagi, eee, minum teh atau minum kopi bersama misalnya, atau lagi pas lagi memang bersantai bersama iya! Betul, dengan mood yang bagus, tidak saling capek gitu ya, tidak lelah, dan tidak terbebani oleh pekerjaan. Dan juga ini mungkin yang paling penting ya menurut aku fokus aja pada solusi gitu. Jadi ketika berdiskusi itu, kalian selain menyampaikan, eee, tujuan dan menyampaikan mungkin unek-unek, yang harus kalian fokuskan adalah lebih ke solusinya nih, bukan menyalahkan satu sama lain. Jadi, eee, misalnya kalian menyampaikan sebuah kasus ya atau sebuah, eee, kalian mem eee, menarik sebuah contoh hal yang sudah terjadi nih ketika kalian berdebat. Nah, kemudian kalian tanyakan ke masing-masing, <swallows> eee, ke ke pasangan kamu, kamu bisa tanya ke pasangan kamu sebenarnya apa sih, eee, tujuan kamu, gol kamu tuh di sini apa dan sehingga kalian bisa, eee, merencanakan atau mencapai solusinya bersama-sama, seperti itu. Oke, nan yang ke-2, eee, coba untuk menjelajahi rencana keuangan bersama nih. Jadi, eee, buatlah anggaran bersama ya, kalian bisa karena tadi kan kamu bilang sudah ada beberapa cicilan ya walaupun sedikit, nah coba deh
Iya. Iya. Mhm. Oke. Hmm, atau dengan mood-nya bagus ya? Kayak gitu ya? Ya. Oke, hmm. Mhm. Hmm. Ya iya ya. Mhm. Iya, mhm, udah mencoba kayak apa ya, hal yang kayak, eee, nih nih boleh di apa ya, jadi latihan nih untuk ke depannya nanti sih gitu menurut aku gitu. Jadi kayak kita ada ada satu cicilan yang mencoba-coba aja dan kayak <smacks lips> ada tabungan bersama juga yang tadi aku bilang kayak buat jalan-jalan apa gitu sih Kak, untuk latihan nanti.
Mhm. Nah. Oke. Itu keren banget sih. Keren banget kalian udah sangat, eee, terdepan ya dan maju loh pemikirannya karena sudah, eee, merasa harus latihan nih, eee, sebelum menikah gitu. Oke, dari situ kalian bisa coba untuk membuat, eee, peta pengeluaran bersama gitu ya dengan menentukan batas maksimal untuk setiap, eee, pos-pos pengeluaran atau pos cicilan itu. Dan kemudian kalian bisa mencatat nih setiap transaksi secara terperinci, seperti itu ya. Misalnya kalian bisa menggunakan aplikasi kayak e-wallet ya, at eee, untuk mengetahui selama ini tuh uang kalian ke mana aja sih. Dan ada nggak sih hal yang bisa mungkin, mmm, diperbaiki atau didiskusikan dari rincian itu gitu. Nah kemudian setelah itu, mmm, tetapkan prioritas masing-masing ya, eee, apakah memang kalian itu punya ja tujuan finansial jangka pendek, atau tujuan finansial jangka panjang yang memang ingin dicapai bersama. Misalnya seperti membeli rumah ya atau untuk liburan ke luar negeri misalnya atau mungkin jika nanti kalian punya anak, eee, dana pendidikan ya tentu saja ya, nah itu juga, eee, perlu ditetapkan ya prioritasnya, seperti itu.
Oke. Hmm. Oke. Ya. Iya, mmm. Nah, itu pun, <chuckles> bener juga, untuk anak aja itu belum lebih lanjut tuh Kak, masih sampai diskusi tadi, sampai, eee, paling pengeluarannya tagihan dan segala macam itu, eee, ada akan ada lebih lagi gitu ya?
Betul. <chuckles> Mhm mhm. Betul, jadi, eee, fokus aja sama solusi, memang berdebat itu perlu ya a a artinya berdiskusi itu penting banget, mendengar unek-unek satu sama lain, tapi tetap ya ketika berdiskusi itu tujuannya adalah solusi. Jadi kalian bisa menentukan, eee, pembagian tugas ya setelah menetapkan prioritas itu, tentukan aja pembagian tugas nih bicarakan bersama, nantinya ketika kalian berumah tangga, siapa sih yang akan menjadi, eee, manajer gitulah ya, manajer, eee, keuangan dan gimana pembagian, eee, tugasnya. Dan keduanya harus saling setuju ya, jika memang kedua-duanya pengen jadi manajer keuangan ya, tentu saja boleh, gitu. Tapi kalau misalnya kamu, eee, sebagai, mmm, laki-laki, mungkin kamu merasa nanti akan menghidupi keluarga kamu dan sudah pusing sama pekerjaan gitu ya, kamu bisa menyerahkan, mmm, pengelolaan manajemen keuangan ini kepada istri kamu, seperti itu. Dan mhm.
Iya. Hmm. Oke, ya ya ya. Ya. Dan, yang terakhir sih Kak aku mau nanya Kak mungkin ya, eee, kalau laki-laki itu ada sering dibilang harus ini Kakak setuju nggak sih Kak, eee eee, menjadi safety net. Jadi memang, eee, apa, harus yang kayak ada uang yang "tersembunyi" tanda kutip, karena dia ada laki-laki adalah, eee, ya itu jaring jaring keselamatannya keluarga gitu, safety net-nya. Nah, eee, apakah memang harus jujur atau memang, eee, tidak ya soal itu gitu Kak?
Boleh. Gimana tuh? <chuckles> Oke, baik. Menurutku keterbukaan dan kejujuran itu sangat penting. Jadi, walaupun memang misalnya kamu suatu hari nanti memang pengen punya uang sendiri ya atau menyimpan safety net sendiri kata kamu, tidak papa. Asalkan, eee, jujur saja soal finansial itu bersikap transparan tentang, eee, gaji, atau pun, eee, s berapa jumlah uang yang memang kamu pengen pegang sendiri. Karena tujuan menikah itu kan saling terbuka, saling jujur satu sama lain, dan siapa tahu dengan hal itu istri kamu malah menaruh kepercayaan 100% kepada kamu, seperti itu. <chuckles>
Iya. Hmm, iya iya iya. Oke oke. Waduh, eee, thank you banget nih, Kak, udah dapat, apa ya, eee, insight dan tips-tipsnya. Aku juga udah cerita juga kayak lebih lega nih Kak. Jadi nanti aku be eee, berdiskusi ama dia lebih lanjut tuh di saat yang mood yang tepat deh Kak mungkin gitu sama
Iya. Mhm. Iya, semangat ya! Semoga beberapa tips tadi, eee, bisa menjadi, eee, bisa menjadi pencerahan lah buat kamu dan pasangan kamu ke depan. Iya sama-sama, s sampai jumpa lagi!
<chuckles> Amin amin. Iya, amin amin amin. Oke terima kasih ya Kak. Sampai jumpa.